Ay oo.
Mhm. Wow, ano yan? Hmm, sige ilaban mo. <laughs> <gasps>
Ganito kasi yan, kwento ko na agad, 'no? Wala ng preno. Oo. Kasi nga, 'di ba, naghiwalay kami nung ex ko nung January. Tapos parang nagkita kami ng friend ko nung February. <gasps> So, eto na nga, ang plano magfo-food trip nga sa Binondo, ang mga lola mo.
Ay. Hmm, yan. Okey. Hmm, tapos?
Eh, brokenhearted pala pa kami pareho. Hindi nagpapatalo 'yung friend ko, 'pag brokenhearted ako kailangan mas brokenhearted siya. Oo, ganun. <gasps> Kahit sa BP ata, kailangan ko sino 'yung pinak pataasan kayo ng BP.
Showdown 'to, 'no? Mm. Oo, yan. Okey. <gasps> Mm. <chuckles>
Ganun ang trend ngayon. Mm. <gasps> So <gasps> So, 'di ba nga, Binondo. So, ang daming food trip. Alam mo di kami nakakain. <gasps> Nag ano lang nag-sugarcane drink lang kami, tapos kwentuhan kami. Tapos <gasps> alam mo 'yun after na umiyak, ako naman si parang alam mo 'yung parang ano, na tapos na kayo umiyak, medyo parang lumalakas na 'yung loob niyo, sabi ko <gasps> "Minsan naman mag Baguio tayo," sabi ko pa. Sabi niya, <gasps> "Tara na kaya ngayon." Sabi ba naman niya.
Ay, mali. Ah, 'yan. Okey, ayan, oh. True? <gasps> Agad-agad, hmm.
<gasps> Oo sabi ko, <gasps> "Wait lang, sikata seryoso?" sabi niya, "Oo tara na. Ano kukuha na tayo ng damit," sabi niya. Siguro mga 5 'yun, medyo may araw hindi, alam mo 'yung may liwanag pa.
Ah, medyo blue na 'yung kalangitan ganyan, oo.
Oo. Sa "O tara."Tara naman ako. "O sige tara na ba?" sabi ko, "May masasakyan ba tayo?" Mga ganun pa. "Bahala na," ganyan ganyan, tapos kuha kami ng damit. Di pa namin pala alam paano kami uuwi <gasps> from <gasps> Binondo. <clicks tongue> Kasi, 'di ba, magulo 'yung commute dun? Kasi may mga ah may ano pa rotonda pa dun, eh. <gasps> So, ako sabi ko
Oo. Binondo. Mm. Nakakalito. True.
Eh, mag-ano na tayo, mag-in-drive na tayo o kaya mag-Grab na tayo, gano'n. <blows air> Grab kami, <gasps> tapos 'yun nga nakauwi na kami. So, kuha ako ng damit, 'di ko pa alam kung nakalaba na 'yung nanay ko. Kung ano na lang damit na kinuha ko basta maayos. Sabi ko, "O ito na," ganyan.
Mm. Aha. O yan, oh.

Oo. Tapos eto pa, eh 'di, um eh di, wala na naman kaming ganap, pagdating ng ano, ng March ay 'di ba, Feb kami pumunta. Ay! Ah, after two weeks, si Akla yung friend ko nga, brokenhearted pa rin pala kasi nakikipagbalikan siya eh, tas naghiwalay sila babalikan, 'di ba, ganun sila eh. Alam mo ba ang ending, oo nag-aya, "Tagaytay tayo." Feb 14 nasa Tagaytay kami.
Mm. Hmm. 'Yan. Oh. Ah, on-off, mm. Hmm. <laughs> <laughs> Diyos ko, ibang ano din talaga sobrang napa ikaw. Ikaw naman ba nun, nagmo-move on parin or ano? Ah, medyo Ah, okey.
O Oh di ba? Oo naman. Hindi pa ganun, hindi pa ako ganun ka-heal. Siguro, ah, makikita mo akong tawa ng tawa pero umiiyak-iyak pa rin ako nun. Pero at least sa sa'kin parang, though alam mo yun minsan kasi tinatapangan ko kaya alam mo ang maraming beses na maki pag ina-assess ko yung ibang tao na alam mo yun, yung may mga mental health issues like, yung may suicidal ganyan.
Hmm. Hmm. <chuckles> True. Ano yan?
Feeling ko ah, minsan pag iniisip ko kasi may mga tao na nakakaisip na na gawin yun sa sarili nila ibig sabihin sobrang lubog na lubog na sila. Kasi ako feeling ko lubog na ako, pero natatakot akong gawin, eh. Meron akong may humahatak sa'kin eh, siguro <gasps> yun yung thank ma-masaya ako, kasi may mga tao na parang ready akong saluhin na parang, "Hindi hoy," yung kahit hindi sila ganun ka in kay ano, "Hoy, kamusta ka na?" yung hindi yung ganun. Yung med medyo may pagka oo. Pero
Hmm. Oo. Hindi yung. Soft, caring, pero yung tipong yayayain ka sa Baguio, 'no? <laughs> Tagaytay tay
Walang Oo. Tas Tagaytay, akala mo maraming u ipon. Pag-uwi namin, sabi ko talaga, "Mommy wala akong pambayad ng internet. Sorry na." <laughs>
True, true, oh. <laughs> Ayan, move on pa more, gala pa more.
Mm kaya nga, sabi <chuckles>

Oo. 'Di ba, ang saya. Tapos sabi namin talaga, alam mo minsan, kahit na hindi naman planado minsan kasi 'yung mga hindi planado, 'di ba, sabi nila maraming nangyayari kasi hindi mo nga pinlano. Pero para sa amin, parang kahit na hindi namin siya plinano at kahit meron mang mangyaring hindi ganun kaganda or hindi gano'n ka-amazing, parang okey lang, 'di ba? Minsan kasi ano eh, masyadong mataas kasi 'yung level ng ano natin expectations natin. Mm.
Ah. Hmm. True. Ah, Ayan. Expectation. Totoo, mm. Talagang, um, we make most out of the situation talaga 'pag ganun, eh. Well, lalo na yan, 'di ba? Lalo na na talagang um, gutom kayo na-imagine ko pa 'yung pagod galing sa iyak. Tapos sa pagmamadaling kumuha ng damit, 'di ba? Ibang ano yan eh, ibang adrenaline ang meron kayo diyan. Natutuwa ako kasi nakahanap ka ng pag-i-stayan. Ikuwento mo naman, anong mga pinaggagawa niyo nung Panagbenga Festival?
True. Mm. Ayun na nga, so nanood kami ng parade. Eh, si ate mo sobrang brokenhearted. So, secret lang natin 'to. Nag-ngangangalngal ako habang nagpa-parade 'yung mga Igorot dun, pinapakita nila 'yung mga pwet nila dun, nag nagngangalngal ako kasi brokenhearted ako. Parang tanga, 'pag naaalala ko 'yun, nahihiya ako sa sarili ko.
Ay nice. Mm. Oo. Ah sige. Hala. Oo. Oo, ano San 'yan sa Session Road? Na ano 'yung pababa dun, oh.
Oo. Oo, 'di ba, nag nag Eh, 'di siyempre 'yung mga unang mga ano pa, 'yung may mga flowers, 'di ba, mga kids ganyan, 'yung mga element bawat school siguro. <sniffs> Tapos 'yung mga bandang huli na. Alam mo ang kinis ng mga puwet nung mga Igorot dun, parang nag-i-skincare. Alam mo 'yung mas clear di ko kinaya, nun. Oo, sabi ko, "Ay, taray ng puwet nila." sabi ko sa friend ko, "Ang kinis makinis pa sa mukha natin!" Sabi ko sa friend.
Ah. True. Oh, 'di mo, kaya retinol. Mm. Ah, iba ito. Waley 'to. <laughs> Habang umiiyak, 'no, naisip ko ba bakit ka bakit ka ba naiiyak noon, meron ka bang naalala nung sumayaw mga Igorot?
Oo. Hindi kasi parang sabi namin sabi ko kasi, nung wino-work out pa kasi namin nung ex ko, sabi namin pupunta kaming Baguio.
Ah. Hmm.